الأكل و والت والتجربة بتاعته بقى هناك مختلِفة طبعًا زي ما أنت قُلت لي عن ال القاهرة أو الزحمة أو الكلام ده كلّه. طيب بقى هل هل مثلًا آآ، هل مثلًا موضوع ال الزحمة ده في ال في المدينة اللي أنت قُلت لي عليها إسكندرية بيكون مختلِف برضه عن زحمة القاهرة أو كده أو بتشوف إن دي ميزة والّا بيكون بالنسبة لك الموضوع م مش مهم أوي؟
بالضبط، كلّ حاجة. بُصّ، يعني أنت ذكَرت حِتّة حلوة، بُصّ يعني بصراحة لأ طبعًا الشتا، أنا بالنسبة لي إسكندرية دي شتا بس، ما ترُوحش صيف، الصيف بتبقى زحمة وبتاع وأصلًا هُم الإسكندرانية نَفسهم بيكونوا مخنوقين منّنا والله، خلِّ بالك بيكونوا مخنوقين وعلى آخِرهم وعايز أقول لك حقّهم، حقّهم من اللي الواحد بيشوف
تمام. في يعني يعني قصدَك إن ال أ ق قصدَك إن ال أصحاب البلد نَفسهم أو الناس اللي ساكنة في البلد نَفسهم آآ مزاجهم بيكون مُتغيّر بين الصيف والشتا؟
آه، أيوه، أيوه. أيوه وحقّهم وعايز أقول لك حقّهم بجد يبقى أنت بتشوف، بتشوف
إيه الأسباب بقى، يعني هل في هل في سبب مقنِع مثلًا للحاجة زي دي؟
أيوه، أيوه شوف بتشوف مناظر غريبة، بجد الواحد كان بيرُوح هناك كان بيشوف مناظر غريبة يعني مثلًا إيه، يعني مثلًا الواحد لما بيكون على ال على البحر مثلًا تمام، بيكون ليه لِبس معيّن كده اللي هو مثلًا أنت لابس قاعد براحتك يعني زي ما بيقولوا مايوه أو حاجة زي كده فاهم قصدي، إنما إنما إنما هناك الناس، هناك ب يعني مش مش عايز أقول فلّاحين وحياة أ بس عارف الناس هناك بتبقى ناس كده.
زي إيه مثلًا؟ ال المُصيّفين، المصيفين والّا الناس ال ال الأصليين بتوع البلد؟
المُصيّفين نَفسهم، المُصيّفين، يعني المُصيّفين يعني احتِرموا حُرمة إن أنت في بلد يعني مثلًا إيه، أنت على البحر خلّيك خلاص إلبس لِبسك على البحر، إنما ما ت ما تنزِلش وِسط البلد هناك وأنت لابس لِبس بحر، مش للدرجة دي يعني، الواحد كان بيشوف ناس و عايز أقول لك كانوا راكبين في عربيات وبتاع ولابسين لِبس مصايف ما ينفعش أصلًا إن هو يتلِبس ف يعني ده لو يتلِبس في القاهرة مثلًا يبقى المشكلة كبيرة، إنما هو هناك، لأ هو هناك عادي سايبة بالنسبة لهم، فدي حِتّة أنا بابقى شايفها إن هُم بصراحة يعني ده كوي ده كويس إن الإسكندرانية بجد يعني صابرين علينا في الحِتّة دي، كويس إن هُم صابرين علينا بجد، فدي حِتّة بتضايقني.
تمام. فاهمك، آه. تمام، فاهمك طبعًا، طَب أنا أنا عايزك تقول لي أنا عايزك تقول لي لو أنت آآ هتبقى إيه زي كده مرشِد سياحي في في في إسكندرية أو في المدينة اللي أنت زُرتها، إيه إيه إيه كده الخطوات اللي أنت هتاخد الناس بيها د تمش توّديهم فين؟ يبدأوا ياكلوا منين؟ لغاية مثلًا اليوم كامِل، إيه إيه الحاجات اللي هُم المفروض يعملوها لمدّة يوم كامل عشان يطلَعوا مبسوطين من اليوم ده؟
آه.